Oye, ¿cómo sueles escuchar a quien no está de acuerdo?
Ay, mira, siento que es un tema como súper, em, no complicado, pero sí siento que hay que tener muchísimo cuidado, porque nos no n no todos aceptan, eh, que les que les digas algo en lo que no estás de acuerdo, o o ¿no? Si siento que es un tema muy muy delicado de de tocar, pero, mm, sí sí siento que, em, hay que estar muy abierto para para poder escuchar cuando alguien no está de acuerdo en cómo tú piensas, para respetar, ¿no? Hay que ser como muy empáticos, siento, en esta situación. Ujú.
Ajá. Claro, claro. ¿Y no te ha pasado, de seguido que tienes que escuchar a una persona, y no piensa igual que tú?
Ajá. Eh, pues sí, me pasa me pasa comúnmente yo creo que nos pasa a todos comúnmente, que que no que que obviamente que va a haber 1000 muchísimas personas que no que no piensen como tú. Eh, y te puedo contar una anécdota que me sucedió recientemente. Em, fíjate que acudí a, mm, a un bueno, aquí en mi país hay en la en esta época de de Día de Muertos, más que, eh, Halloween, es el Día de Muertos, y a mí me gusta visitar las ofrendas. Y un y y y acudí el fin de semana pasado a un lugar al que tenía muchas ganas de asistir, y, bueno, había diferentes actividades para para hacer y tomé el y, bueno, nos nos atrajo ir a una actividad en donde, mm, había que visitar las ofrendas, y, em, iban a contar historias, ¿no? De de de muertos ajá, de muertos, y, ¿no? Y era en la noche y tal. Y resultó que el evento sí fue un poco decepcionante, digamos, eh, para el costo que tuvo, fue decepcionante, no era lo que yo esperaba, este, sí me sentí un poco como que pagué demasiado por algo que no valía la tanto la pena, y, eh, aparte pedí informes ese día por el celular, nadie contestó, y una semana después me mandan un mensaje para decirme que para darme los los, eh, datos de algo que yo ya había hecho, ¿no? La actividad que ya había hecho. Y les dije: "Ay bueno, pues, muchas gracias, yo ya había ya había acudido con ustedes, y, em"
Ah, okey. Ah, interesante.
"y pues, la verdad es que no me gustó, ¿no? <laughs> No me gus no me gustó, no me gustó su no me gustó su evento, este, siento que hay muchos puntos que que podrían mejorar." Eh, y claramente se vio que en la persona, pues, no estuvo de acuerdo con mi, pues, con mi opinión. Ajá, exacto que me parece bastante respetable la opinión de todos. Y las preguntas que me hizo, eh, bueno, no sé si tengas alguna pregunta que, em, o sea, que quieras saber ah, ¿preguntarme algo?
Ajá. Sí, sí, sí, lo normal. <laughs> Su opinión, ajá. No, pues, sí me hace, o sea, normal que sí tu ibas emocionada de que ibas a ese evento porque querías ir, festejarlo, y no cumplieron con tus expectativas, obviamente te decepcionas, ¿no? Y de que sí está todavía sí está caro, como tú mencionaste, pues obviamente sí te sacas de onda, y a veces pues sale el de uno de: "No, pues voy a reclamar, ¿no? A ver qué pasa". Entonces, ajá.
¿No? Ajá. Claro. <laughs> Sí. Ajá. Exacto. Ajá, ¿y no lo hice tanto como un reclamo? Según yo, claro, eh, o sea, desde mi perspectiva, yo lo que los l l hice el comentario como un tipo de retroam de reto de retroalimentación, y la respuesta de esta persona, o sea, ni siquiera un buenas tardes, ¿no? Este, más bien fue, este, ¿qué fue lo que no te pareció? Entonces, le dije: "Bueno, varios aspectos, entre ellos un el primero, este, que no es el importante," o sea, aclaré, es que e era un evento que era a las 11 de la noche, había niños, y y y claro, muy tarde para los niños, y aparte era como de, ah, sustos, ¿no? Había un momento que te asustaban. Y había varios niños que comenzaron a llorar, y además éramos muchísima gente, o sea muy y que teníamos que estar caminando por este sitio, y en segundo lugar, este, había perros, o sea, entie había un perro que era el perro de la casa, digamos, y eso yo estoy de acuerdo, porque aparte yo tengo un perro, y soy amante de los perros, pero, este, hubo muchas personas que llevaban a sus perros, pero como éramos tanta gente, no no pues, n o sea, tuvieron que cargar al perro, ¿no? Entonces, bueno, eso se los comenté, y pero también les dije: "Éramos muchísima gente donde no pudimos apreciar, y número 3, este, me parece que sí, eh, yo sabía que era un evento a la luz de las velas, pero en realidad no se no se apreciaba nada, nada del lugar más que el sonido, o sea o sea, entonces, la persona que recibió mi retroalimentación, eh, me comentó no le gustó, no le gustó, entonces, no estuvo de acuerdo, y luego, luego me contestó, bueno, este es un lugar, eh, pet friendly, y pues no podemos es ni y también familiar, así que pues si quieres venir a otra hora para no ver a niños, le dije no no no, o sea, de hecho eso era lo de menos, o sea, no eran mis hijos, a mí ni me asustaron, ¿no? Pero le dije, me parece que entonces, me dice: "Bueno, ¿cuál era tu expectativa?" <chuckles> Que aparte, bueno, en con faltas de ortografía, y de pronto yo ahí corrigiendo, pero, mm, eh, le dije, no, es que el punto bueno, sí tenía otras expectativas, pero más bien me dijo: "Bueno pues es que "y me empezó a mandar mensajes de personas que sí les había gustado, o sea que sí habían estado de acuerdo con con esto, y le dije: "No, a ver, o sea no no no estoy tratando de que me convenzas de cambiar de opinión, simplemente te estoy dando mi opinión, que es muy válida como todas las demás, ¿no?" Y, pues, no, no, no, no, o sea, no, mm, no, me dijo: "Pues, es que es un caso aislado," entonces, le dije: "Bueno, pues, tal vez tal vez, si estuvieras abierta a escucharme, este, pues, te serviría mi retroalimentación para mejorar." Pero bueno, me di cuenta que que que que que no era el caso y, bueno, terminé por bloquear a a el teléfono, ¿no? Exactamente.
Ajá. Muy tarde, para ser de niños. Ay, qué raro. Ajá. Aja, sí, sí, sí. No le gustó. <chuckles> Claro. Sí. A la persona. No, pues, si hubiera estado mejor de que ellos hubieran puesto también un aviso de lo normal, pues, de que no, que de tal a tal hora, eh, a los niños le pueden espantar de algo, van a haber perros, son como cosas que deberían de estar en la página, ¿no? Antes de uno llegar, y como que sorprenderse por cosas que uno no espera.
Ajá. Ujú. Exactamente, y bueno, y y finalmente, em, siempre he trat siempre in según yo, ¿verdad? Intento, como no. Hacerlo de forma muy muy, eh, respetuosa, digamos, em pero bueno, pues, tal vez no no es la forma en la que en la que debo hacerlo, eh, y me parece que de mi lado, en en el momento que alguien, eh, no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, me parece que siempre tengo esta capacidad de la escucha activa, ¿no? Ujú, ujú.
Ah, okey. Entonces, tú sueles ser de los que escuchan primero o de los que defienden su punto bien rápido, no solo, pues, en este caso que te pasó, sino sí ya te ha pasado otras cosas anteriormente.
Ajá. Sí, me han pasado, bueno, mu muchísimas veces, y y y s yo creo que en el pasado sí sí luego luego como que te pones a la defensiva y rápidamente como que decía, no no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, no me parece, ¿no? Como que te cierras a escuchar, y creo que al a al paso de los años, he logrado, em, entender un poco que no todo se trata de mí, y y y estar abierta a lo a lo a lo bonito y a lo mucho que me puede, eh, dar, estar abierta a que las personas estén en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque me pueden me puede aportar muchísimas cosas. Ujú.
Ah, okey, sí, sí. Sí, ahorita, pues, que ya cambió también tu mentalidad como dijiste, a lo mejor porque ya creciste. Eh, no sé sí cómo te sientes cuando alguien, eh, no está de acuerdo contigo, ¿te molesta o te da curiosidad saber su punto de vista?
Sí, ajá, como te decía, an antes yo creo que sí había una molestia, no sé si llamarlo molestia, pero sí, porque pones un escudo, ¿no? Este, y ya no dejas ni siquiera que te explique, pero con al al al paso de los del tiempo, he estado abierta a recibir retroalimentación, ya no ya no voy a decir así como: "No estoy de acuerdo", ¿no? Me parece que todos tenemos algo que ofrecer, y recibir r la el desacuerdo de otras personas, me parece muy interesante y una forma de crecer.
Ujú. No, pues sí está muy bien también tu forma de pensar, ¿no? De que ya estás madurando y va cambiando, pues, cómo ves las cosas. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué haces para mantener la calma, cuando la otra persona dice algo que, pues, no comparte tus mismas ídeas, ¿no?
Ujú. Ujú. Em, yo creo que lo que hago es una, primero, eh, estar muy consciente de que voy a recibir una pregun bueno, un un un un una un un una opinión diferente a la mía. Eso en primer lugar. Entonces, a partir de ese punto, puedo estar calmada, para escuchar claramente lo que la otra persona quiere expresar y ser empática. Eso en primer lugar.
Ah, okey.
Ujú.
No, y suele ser como de que intentas, eh, también ponerte en su lugar, o, ¿simplemente tratas de escucharlo sin decir mucho?
Ujú. Eh, em, esto de ponerse en el lugar del otro, este, y como que, sí, bueno, siempre, nunca nunca sa hay un dicho, ¿no? Como nunca sabes lo que, eh, la otra persona está viviendo en ese momento, entonces, sí es un poco ponerse en su lugar, pero este, mm, s yo creo que el el la clave es siempre estar abierta. Ajá, sí, y ponerte en el lugar de la otra persona y no estar a la defensiva. Ujú.
Sí, eso sí es importante. Y también cuando tienes diferentes opiniones o no están de acuerdo, ¿hay algo que a ti te ayude a no tomarte, pues, las diferencias de opinión tan personal?
Ujú. <chuckles> Sí, eso es supercomplicado, ¿no?, e e entender que no no no tiene que entrar el ego primero, que no todo se trata de ti y que no y que no ajá que no que no es personal, o sea, tal vez esa persona esté en algún momento pasando por otro tema que tú desconoces y y no ponerte, no no no pensar que todo se trata de ti. Entonces, escuchar con atención, me parece que es la clave. Ujú.
Sí. Y ahorita que mencionaste lo de escuchar, que también es, pues, muy importante para este tipo de ocasiones, ¿crees que escuchar, eh, realmente, pues cambia la forma en que a veces ves las cosas o que solo sirve para, pues evitar discusiones?
<chuckles> Sí, como que igual y dices: "Ay ya, ajá, la escucho, pero lo que me entra me sale y ni siquiera le estoy poniendo atención", ¿no? Me parece que la escucha activa es la clave, para para la empatía. Entonces, no se trata solo de escuchar por escuchar, este, s y y sí de escuchar para empatizar, y y y en ajá, y entender que hay otros puntos de vista. Ujú. Sí.
Ah, entiendo, sí. Ah, okey. Y por eso no t te mismo no te ha pasado que después de escuchar a alguien cambiaste tu opinión sobre algo, no sé, en una discusión de que tú, eh, diste tu opinión y escuchaste, uno, o sea, ¿no te pasó a ti, de que cambiaras, pues, tu forma de ver las cosas?
Ujú. Ujú. Pues, sí, me parece que que s sí, o sea, como eh eh aquí, decimos como n n no montarte en tu macho y decir lo que yo opino es ley, este, sí, sí, creo que con el paso de los años, sí he logrado a partir de la escucha, de alguien que no está de acuerdo conmigo, eh, cambiar de opinión, o o no sé, s o no sé si cambiar, pero tal vez abrirme a saber que hay otras opiniones y otras formas de de hacer las cosas que no son solo las mías.
Ajá. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿a ti te parece que hoy en día la gente escucha menos que antes de responder? ¿Crees que ha cambiado la forma de ver este este tema?
Ujú, ujú. Ah, yo creo que no, yo creo que más bien de lo que lo que de-depende es de las personas, el crecimiento que, eh, cada persona haga con sí mismo consigo misma, em, y y y y que y y no sé, tal vez sí sí creo que si tú preguntas antes de debatir una pregun una algo algo que te dicen, yo creo que puedes entender un poquito el contexto desde donde te lo está diciendo la otra persona, y creo que eso puede ayudar bastante, o sea. Eh, preguntar, esperar lo que te responden, y entonces abrir abrirte a más opciones.
Ajá. Ah, okey, entonces sí sientes que sí has aprendido a escuchar a otras personas y diferentes opiniones.
Sí, sí, lo siento sí, totalmente. Eh, me parece que estoy abierta a escuchar otras opiniones y a aprender y aprender de los demás aun cuando no estén de acuerdo conmigo.
Ah, pues, bueno, pues muchas gro gracias. Me han gustado mucho los puntos que has tocado. Eh, se me hacen de suma importancia, ¿no? Y, pues, al final escuchar a alguien con quien no estás de acuerdo no siempre es fácil, ¿no? Pero, pues, es una forma de crecer. Entonces, pues, muchas gracias por la charla.
Ujú. Ay, siempre escuchar. Hasta luego.
Gracias.